باقول لك أنا كنت عايز أتكلّم معاك في موضوع كده وكنت عايز نصيحتك عشان في واحد في الشُغل شغّال ينتقدني نَقْد جامد جدًا كل ما أعمل حاجة كويسة، فكنت عايز منّك يعني تقول لي أعمل إيه معاه؟
آه، أكيد طبعًا. يعني هو بصراحة أكيد موضوع صعب جدًا، فكرة إنّك بتتعرّض للنَقْد على طول، آآ أكيد حاجة مُتعبة بالنسبة لك، بس احكِ لي طيب يعني هو طبيعة النَقْد دي بتكون على إيه في شُغلك تحديدًا، أي حاجة أنت بتعملها والّا في حاجات معيّنة بينتقدك فيها؟
لأ، لمّا ييجي بقى المدير مثلًا إيه، ييجي يقول لي مثلًا: "اعمل الشُغل ده،" ومثلًا عايزينه في الوقت الفُلاني. آآ والشُغل بقى مطلوب فيه حاجات بقى يعني مُميّزة شوية حاجة مب يعني م مش عايز أقول ما حدّش بيعرف يعملها في المكتب غيري.
آه.
فييجي بقى يقول لي: "هو إيه يا عم، هو ما فيش غيرك، هو ما فيش غيرك اللي بيعمل الشُغل ده." آآ مش عارف إيه، "ده عادي يعني أي حد يعمل الشُغل ده، ما عادي ما إحنا كُلّنا بنعرف نعمله يعني." وعلى طول بقى إيه، يدّيني بقى يقول لي: "ده ما فيهوش يعني ما فيهوش حاجة، مش شُغلانة، آآ ده أي حد يعمله." ويقلِّل منّه على طول، بالضبط كده. فما بقيتش عارف يعني الموضوع بَقى عامل لي إحباط كتير يعني، لإنّ كل مرّة بقى مصمِّم على الكلام ده، مصمِّم إن هو يخُش ويعمل الإحباط ده ويبقى بالطريقة دي، فمش عارف أعمل معاه إيه بصراحة.
بيقلِّل منّه. آه. هو بصراحة يعني، موضوع صعب جدًا واضح إن من شخصيته، إن هو الموضوع أكيد بيحاول يضغط عليك بيه. طبعًا يعني يمكن لإن أنت مُميز شويّة في الشُغل بِتاعك ودايمًا بيحاول يحبطك فيه وكده، آآ بس قُل لي طيب يعني حاجة زي كده، هل هي أثّرت على الإنتاجية بتاعتك عمومًا في الشغل يعني أنت النقد ده أو الانتقاد اللي بتاخده منه نت بتستقبله إزاي بتضايق وقتها، والّا الموضوع بالنسبة لك كان عادي؟
بالضب بُص في الأول، أنا كنت باقول بقى هو غيران عشان أنا باشتغل الشُغل ده، وما حدش بيشتغله يعني غيري أو ما حدش بيعرف يعملُه غيري. بعد كده ف بيني وبينك بقيت أتضايق يعني بقيت هو ليه بيعمل معايا كده طيب؟ ما خلاص بقى الموضوع المفروض معروف، إن أنا اللي باعمل الشغل ده وأنا اللي بافكر فيه. وساعات بقيت أقول له "يعني مت ما ما تفكر كده زيي والّا تعمل أي حاجة جديدة والّا اتميّز في حاجة يا أخي، ويعني وابعد عني بدل ما أنت كل شوية ماسكني كده، شغال بقى تقول لي ده ولا حاجة ده مش عارف إيه الكلام ده." ف فما بقيتش عارف بصراحة يعني، أتصرف إزاي أعمل ايه؟ بقيت أحس بإحباط برضه ساعات إن يعني لأنه بقى يجيب بقى يعني إيه آآ يعني زمايله وكده وياخدهُم في صفه بقى واللي هو يستقطبهم ليه، عشان يدعموه في الرأي بتاعه ده كمان.
أيوه. أيوه. آه. يعني الموضوع متوسَّع أصلًا لدرجة إن هو بيوصل إن الزمايل في الشركة أو بقية الناس اللي معاكم بدأوا يعملوا نَفس التصرُّف بتاعه اللي هو عشان يدّوا له وِش وكده. آه، لأ هي حاجة صعبة جدًا عمومًا وأنا مقدّر الإحباط اللي أنت بتتحط فيه. فكرة أصلًا إن أنت بتعمل شُغل يُعتبر ما حدّش غيرك بيعرف يعمله، يمكن شُغل صعب أكيد وقصاد كل ده، كل اللي بتاخده بيكون انتقاد أو تقليل منّه، فهي أكيد حاجة مُحبِطة جدًا. بس قُل لي طيب يعني يعني هل المدير مثلًا اتأثّر بالحاجات أو بالكلام بتاعهم والّا هو لسّه مقدّرك ومقدّر الشُغل بتاعك عمومًا؟
بالضبط آه. لأ طبعًا. يعني هو مقدّر ال الشُغل بتاعي بالنسبة للمدير، بس بيوصل له بقى حاجات إن يعني إيه، إن عادي إحنا ممكن نعمل الشُغل ده. فبقى ابتدى يقول لي بقى إيه: "على فكرة لو مش هتعمل الشُغل ده، في ناس تانية ممكن تعمله." وهُم ما بيعرفوش يعملوه ولا حاجة، بس هو بقى من الكلام اللي هو إيه، كُتر الكلام بقى أو آه. افتكر إن في بديل بقى من كُتر ما هم بقى إيه، بيزنّوا عليه وبينتقدوه يعني إن هو إشمعنى وكمان بيدّيني الشُغل أنا بس. فبقى يعني برضه زي زَن على الودان أمَر من السِحر بقى زي ما بيقولوا، شغّالين زَن، زَن، زَن وإحباط فيّا وعلى طول هَدْم، هَدْم ال أي شُغل باعمله حلو، لأ ده عادي، أي شُغل إنجاز باعمله كويس، أي مكسب للشركة، عادي ما كان أي حد ممكن يعمله. آآ حاجات كتير، حتّى التعامل اللي باتعامله مع الناس، يعني لو اتعاملت مع الناس بطريقة كويسة وجُم شكروا مثلًا فيّا قُدّام المدير ومثلًا بيقولوا ده بيعاملنا كويس، ده شُغله كويس وكده يبتدي برضه يطلع نفس الراجل ده ويقول: "ما عادي، ما كُلّنا بنعمل نفس الحاجة." ويقلِّل أي حاجة باعملها يعني بطريقة مش حلوة خالص وما بقيتش عارف أتصرّف معاه إزاي.
مفكّر إن في بديل. آه، إزاي؟ إمم. لأ، لأ هو واضح جدًا إن يمكن في نوع من الغيرة أو الحَسَد عمومًا. الشخص ده واضح إن هو دايمًا يعني يمكن آه، ناقِم عليك، ناقِم على أي حاجة حلوة أنت بتعملها ودايمًا بيقلِّل عليك. هو عمومًا الناقِم بيبيّن جدًا إن هو يعني بيحاول يهدمك ما بيحاولش حتّى يساعدك إن أنت تتقدِّم أو أنت تحسِّن من نََفسك، بس قل لي يعني أنت قُلت إن هو يعني ساعات بيطلع حتّى النَقد بيكون قُدّام المدير أحيانًا والّا هو مُقتصِر بس ع يعني في وِشَّك أنت؟
مش كده؟ أنا باقول كده. لأ، ده قُدّام كل الناس. في وِشِّي وقُدّام زمايلي وقُدّام المدير. يعني ده لو عايز ينزّل ناقص ينزّلها على السوشيال ميديا والجرايد وينشرها في كل حت مع يعني ب
أيوه. لأ، لأ، لأ غريب بصراحة، بس يعني طَب هو لمّا بينتَقِد قُدّام المدير، أنت أصلًا المثال اللي أنت قُلته بتاع إن لمّا الناس يشكروا فيك عمومًا، فهو يطلع ويقعد يقول إن قُدّام المدير إن هم كُلّهم بيقدروا يعملوا كده يعني هي أصلًا حاجة غريبة في حد ذاتها، بس المدير كان بيتصرّف إزاي في الوقت ده؟
آآ المدير بيقول له: "طبعًا أنا محتاجك ه هيبقى ليك وقتك زي ما أنا بادّي له شُغل." مدير سياسي برضه تمام؟ آه. يعني مش عايز آه. مش عايز يخسر حد، مش عايز يعني يحسِّسه برضه إن هو ما بيعرفش يعمل حاجة، لإنّه بيستفاد منّه في شُغل تاني. هو في حاجات بيعرف يعملها أنا ما أنكِرش إن أنا ما باعرفش أعملها خالص، بس يعني آآ والمدير عارف كده ويعني بس هو بقى داخِل في كل حاجة، عايز يبقى هيعرف يعمل كل حاجة. مع إن أنا باعترف، يعني في حاجات هو بيعملها أنا ما باعرفش أعملها، مش آجي أقلِّل بقى من قيمة الحاجات اللي بيعملها وأقول عادي أنا باعرف أعملها. خالص يعني زي ما هو بيعمل، بس هو مصمّم يعمل كده معايا مش عارف ليه.
أيوه. بيفاوِض كل الأطراف. إمم. آه، لأ. هو يعني واضح أصلًا يعني إن شخصيته يمكن بتكون كارهة لك الخير. هي حاجة جميلة عمومًا فيك إن أنت لأ، إن أنت مُعترف عادي إن هو في حاجات هو بيعملها أنت ما تقدرش عليها، يعني ده جانب جميل جدًا عمومًا أصلًا، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني حاجة زي كده مش بتضايقك يعني هو ودي أصلًا حاجة طبيعية جدًا، إن أنت في شركة هيكون ليك مكان معيّن أنت بتأدّي فيه أحسن ما عندك، في ناس تانية هيكون عندهم أماكن تانية بيأدّوا فيها وما حدّش المفروض يبُص لحد في المكان اللي هو بيأدّي فيه أو الأداء ال بتاعه ولا يتضايق ي المفروض ما يكرهش ليك الخير عمومًا. بس قُل لي طيب يعني، هل أنت كان في ناس بقى من زمايلك، أنت قُلت إن هو كان بياخُد زمايله أو صحابه اللي هو يقفوا مثلًا في صَفُّه بيتكلّموا عليك وكده، هل كان في ناس يعني بتلاقيهم بيدافعوا عنّك أصلًا وعلى المجهود بتاعك والّا ما فيش حد مثلًا يعني قُريّب منّك للدرجة دي؟
بالضبط. أكيد طبعًا، أنا مش هاشتغل كل حاجة. آه طب لا، لأ في، في ناس بتقول يعني الحق يتقال في ناس بتقول: "آه ده الشُغل يستحق عليه كذا،" بتاع. يقوم قايل لهم بقى: "آه، ما أنتم زيُّه، ما أنتم هتستنفعوا زيُّه، ما أنتم بقى يعني زي بعض." ويقول كلام من ده كتير بقى، فاهم؟ يعني ي يبتدي بقى اللي ييجي في صَفّي يبقى خلاص يهاجمه هو كمان. فبقِت الناس بقى إيه، تخاف إن هي تتكلّم في الموضوع بتعمل نفسها مش سامعة وخلاص عشان خاطر إيه، تتجنِّب آه. بيتجنَّبوا بقى الهجوم اللي هو هيخُش بيه عليهم يعني و والكلمتين اللي هيسمعوهم بدون أي داعي وهُم ما لهمش دعوة بالموضوع ده مُجرّد إن هم بيدافعوا عنّي بس يعني.
أيوه. آه. آه، بينسحبوا. إمم، يعني هو واضح أصلًا، إن هو يمكن شخصية هجومية جدًا، يعني الموضوع مش مقتصر عليك بس لأ، ده مُقتصر كمان على أي حد، بيحاول إنه يساعدك أو يدعمك ودي حاجة مش مهنية عمومًا، ولا، ده تصرف المفروض يكون في الشركة ولا، على أرض الواقع.
جدًا. ده وصل إن هو، يعمل فيَّ مذكرات.
ياه! لأ، يعني إزاي كان بيعمل مذكرِات في إيه أصلًا؟
آه، يعني كان بيكتب بقى مذكرات للمدير، إن هو بما إن أنتَ كلّفت كذا، كذا، كذا بالأعمال برجاء المرة الجاية يعني أو ال يعني الفترة الجاية تكلّفني بنفس الأعمال وكان يحط فيها زمايل تانيين بقى، عشان خاطر المكافآت تتوزع علينا كُلّنا ومش عارف وإيه. يعني كان بيستخدم طرق كتير جدًا كمان في الهجوم عليَّ في الموضوع ده.
أيوه. يعني هو واضح، إن هو يعني يمكن عامل حرب عليك أصلًا، دي حاجة مرهقة أصلًا نفسيًا إن أنتَ تكون في بيئة زي دي على طول، بس يعني قُل لي يعني المدير أصلًا كان بيستجيب للحاجات دي؟ خصوصًا إن أنتَ قُلت إن أنتَ يعتبر الوحيد اللي بتقدر تنفذ الشغل ده.
آه، لأ، ما بي يعني بي بيهدي بقى وبتاع و واللي هو برضه بيشتغل الشغل السياسي ده، بس أنا زهقت أنا عايز آخد يعني عايز آخد موقف في الموضوع ده، عايز المدير ياخد موقف، أو أنا على الأقل أنا أنا عايز يعني آخد موقف، عشان أعرف أتجنب الموضوع ده، أو على الأقل عشان ما يضايقنيش يعني.
أيوه. أيوه. آه آه أكيد يعني حقك أصلًا، هو الموضوع مُرِهق جدًا عمومًا، بس قُل لي يعني أنت أنت ما جربتش قبل كده تحل الموضوع أو تاخد منُّه موقف أو حتى على الأقل تواجهه؟
بُصّ هاقول لك حاجة، أنا جرّبت اتكلّم معاه مَرّة كده، تمام، واقول له: "أنت ليه بتعمل معايا كده، يعني ما أنت في حاجات أنت بتعملها أنا ما باعرفش اعملها، وعُمري <clears throat> ما قُلت إن أنا باعرف اعملها، ولا هاجمتك الهجوم ده ولا كده"، آآ، راح قال لي: "يعني هو ما فيش غيرك بيشتغل الشغل ده، القُفّة أُم ودنين يشيلوها اتنين"، مش عارف إيه، "ما اشيل أنا وأنت الشغل، ما تبقى تقول للمدير يعني يدخلّني معاك في الشُغلانة"، كلام من ده كتير، وأنا عارف إن هو لو ينفع أنا ما ي ما يعني أكيد مش هامنع إن حد إن هو يشتغل، بس أنا عارف إن هو ما يعرفش يعمل الشغل ده، وممكن يعطّله أو ب يبوّظه كمان.
أيوه. تفهم منُّه. إمم. آه، يعني هو واضح إن أنت أصلًا يمكن حاولت إن أنت تتعامل مع الموضوع بنوع من الدبلوماسيّة أصلًا، واللي هو إن أنت تفهم منُّه رغم كُلّ الهجوم اللي هو حطّه عليك يعني، دي نقطة جميلة جدًا في شخصيتك أصلًا، يعني بالرغم من إن ناس كتير يمكن ما بيتعاملوش مع الموضوع بنَفْس الطريقة، بس قُل لي طيب أنت ما فكرتش إن أنت يعني بما إن هو عَمّال يدوس على حتّة إن هو لأ عايز الشغل عايز الشغل، فأنت تحطّه قدّام الأمر الواقع مثلًا وتقول للمدير لأ خلّيه ياخد الشغل، عشان هو لمّا يتزِنق ويلاقي نَفْسه مش عارف يسلّمه يسكُت بعد كده؟
بالضبط. لأ ما فكّرتش، بس تصدّق فكرة. يعني ممكن أبقى أعملها، يعني لو لو كده يعني ولو هتجيب نتيجة كمان ده ممكن أجرّبها أوي يعني عجبتني دلوقتي، يعني فكّرت فيها كده إن هو يتزنق دي، حلوة أوي يعني ويتحرج كمان.
إمم. آه، آه. آه. بالضبط. يعني هو دايمًا عمّال يقارن نَفسه يقول لك: "خلّي ناس تانية تاخُد الشُغل، خلّيني أدخُل معاك." وهو واضح إن هو عايز ياخُد أو ينسب لنَفسه نوع من الفضل، فأنت يمكن تروح للمدير تقدِّم طلب إن أنت لمّا ينزل لك مثلًا شُغل جديد في الموضوع ده، قل لأ إن أنت عايز تفوّض زميلك بالموضوع ده وان هو حابب ياخده بدالك وكده وإن هو بيقول إن هو عنده بقى المؤهِّلات، أنت ارميها عليه طبعًا عشان ما حدّش يلومك بعد كده آآ وإن أنت عايز تدّي بقى لغيرك آه، آه، بالضبط. مش أنت اللي بترشّحه هو اللي عايز أصلًا وطلب منّك كده و وقل إن هو بيقول إن هو عنده المؤهِّلات وكده وأنت عايز تسيب للي قُدّامك فرصة وهو هيتحط قُدّام الأمر الواقع، يا هيخاف من الأول وخلاص هيسكُت من بعدها لمّا يلاقي نَفسه اتحط في الدايرة ووقتها مش هيكون ليه عين إن هو يتكلّم تاني، يا إمّا بعدها هي هيشتغل ويلاقي نَفسه ما عرفش يخلّص الشُغل، فهيكون شكله وِحِش وبرضه مش هيكون ليه عين يتكلّم تاني، هو هيكون موقف خسران بالنسبة له عمومًا.
ما يقولش إن أنا رشّحته. آه. آه بصراحة هايل يعني معاك حق جدًا، أنا ما أعرفش كانت فايتاني إزاي الفكرة دي. يعني بصراحة أنت إدّيتني فكرة يعني هتنفعني أوي وهتريّحني جدًا أول ما أحطُّه في الموقف ده. أنا بصراحة مش عارف أقول لك إيه، أنا باشكُرك كتير أوي، وهاجرّبها برضه لو وقفت معايا حاجة أو لو عمل معايا حاجة جديدة، هارجع على طول وأقول لك عشان آخُد رأيك تاني.
آه. أنا موجود دايمًا في الخدمة وعشان أساعدك على طول.
ألف شُكر.
لا شُكر على واجب.